Ouais. Très tôt aussi?
J j'avais, heu, 7 ans. Ouais 7-6-7 ans. Hem et en fait, mon grand-père, il était actionnaire, heu, tu sais, heu, dans dans le monde de la pêche, tu peux avoir, heu, des actions dans des lacs.
OK. D'accord. OK, ouais.
Donc par exemple, tu payes, heu, je sais pas, je te dis une bêtise, tu payes 100 € par an pour avoir accès à un lac privé, en fait.
OK et alors, c'était, heu, c'était un grand lac, enfin, c'était c'était où, heu, tu peux décrire un petit peu?
Ouais, c'était en Picardie, donc c'était du côté de Montdidier, heu, petite, heu, une petite ville, heu, de campagne, heu, très sympathique et à côté de cette ville, il y avait, heu, un domaine. Un domaine, donc c'était des grands étangs, pas forcément un lac, mais des très grands étangs, où tu pouvais te faire tes petites balades en dans une, heu, barque et en fait, heu, j'ai le souvenir que, ben, mon grand-père, il était en train d'installer, tu sais, mettre le matériel dans le truc et le machin et donc moi, il m'avait mis dedans et ben, moi, je suis parti à 7 ans, tout seul, au milieu du lac. Je l'ai abandonné. <laughs> Du coup, tu voyais mon grand-père
OK, ouais. D'accord. Mmh. Ouais. Ah oui, sur le bateau? <laughs> OK. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à dériver ou, heu, ou c'est toi, justement, qui a ramé peut-être pour y aller?
Ah non, c'est moi. J'ai commencé à ramer, j'ai commencé, heu heu, à à y aller tranquille, à faire ma vie et tout et et mon grand-père- ça me faisait marrer- je le voyais qui était, heu, tu sais, au bord du du du de l'étang: «Ah! Eh! Oh! Viens là, ramène moi, ramène, viens là! Et moi, tu m'as oublié, comment je fais?» <laughs> Non, parce que, bon, il était pas non plus, heu, très bon, heu, en en nage et cetera, tu vois? Il était, heu, c'était un p c'était un bon vivant, mon grand-père. Voilà, c'était un bon vivant. Donc de là à aller à la nage, bon, voilà, peut-être pas.
<laughs> Ah oui d'accord. <laughs> <laughs> À deux doigts d'y aller à la nage, peut-être? <chuckles> Ouais. <chuckles> D'accord. Il s'inquiétait peut-être pas encore assez pour, heu, pour sauter à l'eau, ouais.